Claro, sí fue un fue un desafío, ¿no? Con el paso de los de de los años, así de poder perfeccionar, el poder siempre estar activo, el poder querer dedicarme más a eso, porque, pues, ¿sabes? De que no siempre hay oportunidades así, y, pues, no no nos queda de otra que, pues, buscar otro trabajo que sí nos que sí nos sostenga de verdad, por así decirlo, ¿no? Pero afortunadamente sí. Y también en esas experiencias de de conseguir grandes logros, que para mí han sido superimportantes en todos los aspectos, es como que, bueno, ya lo conseguí, ¿y ahora qué? O, n no se siente igual como yo pensaba que que lo iba a sentir, ¿sabes? Co entonces, como que a pesar de que lo lograste, que luchaste por eso que tanto querías, cuando llega el momento es como que, ¿esto era todo? ¿Así así así nomás? Entonces, claro, como que
Definitivamente. Seguir adelante. <chuckles> Qué bueno. Tienes toda la razón. <chuckles> <chuckles> Así era. <chuckles>
te quedas con esa senta esa sensación como que de vacío, cierta manera. Y también me ha pasado, ¿no? Que he conocido gente que que les ha ido muy bien en la vida siempre, ya sea porque que han estado en familia adinerada, que tienen todo lo necesario, lujos, de todo, pero a veces como que me han comentado, ¿no?
Pero no se sienten no se sienten llenos consigo mismos. O sea, realmente no s no significa, eh, o sea, ¿tú crees realmente que el el el dinero no signifique el éxito en la vida?
Ujú, totalmente. No, y eso es algo que yo siempre pensaba, ¿no? Porque, ah, ya tengo dinero, me está yendo tengo mucho dinero, me está yendo bien, no me falta nada en casa, me puedo comprar lo que quiera, pero, ajá, digo yo. ¿Y y y qué qué más? O sea, no puedo comprar a no puedo comprar amistades, no puedo comprar eso, ¿sabes? Entonces, como que
Tengo dinero, tengo éxito. <chuckles> No puedes, exacto, e nada de eso se compra.
ahí me di cuenta de que, guau, no no e el dinero en cierta manera no a ayuda, sí, pero no no es como que lo principal, por así decirlo, que te llena de verdad. Y eso lo he visto más reflejado, como te digo, en personas que tienen 1000 veces más, entonces, claro, lo tienen todo y tú miras, ¡guau! Yo quisiera también estar en ese nivel y así, entonces ujú.
E-es secundario. No es lo primordial. Que lo tienen todo, exacto. Bueno. Que se que se puede que se puede decir que lo tienen todo, porque me acabas de decir que realmente no es lo importante, y realmente, al final del día, no es tenerlo todo.
Ujú, totalmente, sino que
Porque si no estás feliz en un lugar, realmente no tienes el el éxito que realmente quisieras tener en la vida.
Sí.

Bueno, mira, yo trato de no presionarme, ¿no? Eh, antes sí como que tenía esa presión de que, bueno, sí, porque vine acá y, pues, yo no tenía trabajo ni nada, ¿sabes? Entonces, como que empezar de cero. Entonces, me acababa de graduar de universidad, es como que, bueno, tienes que conseguir trabajo, y no conseguía trabajo, ¿sabes? Solo con la música que me podía sostener. Entonces, como que
Lo más importante. Guau. Definitivamente. Pero bueno, gracias a Dios tuvist tenías la música.
Sí. Ujú. Entonces, ya con lo de la música pude con con un trabajo así ya más formal, ¿sabes? Entonces, me está yendo bien. Entonces, siento de que para manejar esa presión es como que darme espacio, ¿no? Tiempo libre de calidad, en el sentido de no ausentarme de trabajo ni-ni desenfocarme, sino que como para poder decidir qué hago con mi tiempo libre, no que que no tengo nada que hacer así. Ujú. Entonces dije yo: "Bueno, voy a empezar a tomar cursos, eh, de empresariales, cursos relacionados con mi carrera, para poder así aplicar a un trabajo" y, pues, ya en base a eso ya pude conseguir un trabajo que que me va muy bien, ¿sabes? Entonces, es como que he tenido ajá, aprovechar esos tiempos libres, ¿no? Ujú, para crecer.
Ay, qué bueno, me alegro. Asi es. Aprovecharlo al máximo. Ay, qué bueno. Lo más importante es que te ha gustado te ha gustado crecer. Exacto, te ha gustado crecer.
Ujú, y dormir bien, tener mucha energía para así no estar agotado, y poder así dar lo mejor de mí en esos tiempos, ¿no? En el tiempo de trabajo, en el tiempo libre para poder avanzar, y no quedarme atrás. Porque claro, hay días que que uno que no duerme bien por andar en el ocio, o en otras cosas como que te amaneces cansado al día siguiente y no quieres hacer nada, ¿no? Entonces, siempre trato de de evitar eso porque hace factura, ¿no? En lo mental. Hace factura lo mental decir, pucha, no puede ser, no no avancé en esto, porque me quedé me quedé aquí perdiendo el tiempo, ¿sabes? Entonces, claro, eso también te metes más presión.
Y eso, <chuckles> sobre todo. Rendir. Rendir. <chuckles> Totalmente de acuerdo contigo defini definitivamente. Exacto. <chuckles> Buscando, buscando ropa, ¿qué ropa comprar? <chuckles> Pudiendo invertir el tiempo en otra cosa. Y eso también es parte del éxito que que puedas llevar a tu vida, como tú lo dices, nutrirte, eh, estudiar, que es algo importante, que a veces las personas tenemos el tiempo, definitivamente tenemos el tiempo, tenemos los recursos los recursos, exacto, para hacer ese tipo de cosas, y hay mucha gente que realmente quisiera ese tipo de oportunidades que otras personas tienen.
Ujú. Sí, totalmente. Ujú. Claro. Sí, totalmente. Pero no la aprovechamos, sí. Sí. Claro.